Mhm, und hast du schon mal selber irgendwie 'n Instrument gespielt, oder irgendwie selber etwas mit Musik gemacht?
Hm, also, ich habe nur damals im Musikunterricht in der Schule, ähm, halt 'ne normale Flöte gelernt
Ah, ja.
ähm, wollte immer bisschen Klavier oder Gitarre lernen, dafür war dann aber kein Geld von zu Hause aus da. Ähm, genau, singen konnte ich mal als Kind relativ gut, aber das habe ich dann auch nicht verfolgt, weil das halt auch irgendwie dann so als Kind 'n bisschen peinlich war halt, ne? <chuckles> Genau, also, da eigentlich jetzt nicht wirklich
Mhm. Ja. Ah. Ja. <chuckles> Mhm. Ja, und, äh, hast du denn das Gefühl, dass du jemals wieder irgendwie in der Zukunft noch mal irgend 'n Instrument lernen wollen würdest, oder irgendetwas mit im mit Musik irgendwie beruflich machen wollen würdest? Oder ist es eher wirklich nur, dass du das gerne im Alltag hörst?
Ich Äh, eigentlich nur im Alltag. Also, jetzt sage ich mal, beruflich, ähm, eher nicht, ne? Also, da müsste ich ja noch mal studieren. Bin jetzt noch dabei also, jetzt fast mit 'n Bachelor fertig, dann noch Master also, es dauert noch 'n bisschen, und da muss man Musik zu studieren, eher nicht.
Mhm. Genau. Ah, ja. Ja, ja, ja.
Ähm. Instrument lernen, muss ich gucken, wie ich dann Zeit habe, ne? Also, wenn man dann arbeiten geht und so, dann ist will man wahrscheinlich auch bisschen Ruhe haben. Ähm, habe ich noch andere Hobbys als 'n Instrument zu ler
Ja. Aha.
nen. Ähm, was vielleicht mal in Frage kommen wäre äh, würde, wäre so, ähm, Musik aufzulegen, oder so was, ne, das könnte ich mir mal vorstellen. Aber jetzt 'n Instrument zu lernen, das ist ja auch schon sehr, sehr aufwendig und vor allem stelle ich mir das auch sehr stressig vor, ne? Also, mit vielen und so, genau, als Kind ist so was natürlich dann viel einfacher.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Und viel Zeit braucht man dafür. Ja.